فاهم قصدك. طيب إيه أول فكرة أو أقرب فكرة جات لك قبل كده و وخُضت فيها ولقيتها فكرة ناجحة وكبرِت بقى بقت حاجة مهمة بالنسبة لك؟
آآ يعني جات لي بقى كان عندي ف أفكار في دماغي كده شوية إن أنا عايز أعمل بقى business لنفْسي جديد، والbusiness ده أكبَّره وابدأ بقى أنشئه، واشوف بقى آآ ب ب باقعد بقى أفكر في س في سيناريوهات كتيرة بقى، إن إزاي بقى طَب الbusiness ده عبارة عن إيه، طَب أنا هاشغّله إزاي، طَب ما أنا من من ممكن مثلًا مين اللي حواليَّ أشاركه؟ كل الأفكار دي بتيجي جوّا دماغي كده، فباقعد بقى إيه، يعني طول ما أنا قاعد بافكر فيها كده داي
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. إمم.